No, infatti. No oppure oppure no, compra online su certi ci son dei siti dove hanno comunque, ehm, degli sconti pazzeschi, non so se conosci, tipo Privalia, quei siti lì, e hanno cose di marca però. E e e sulle cose di Nike, per esempio, hanno del degli sconti esagerati e che costano tanto quelle cose lì, tipo le felpe, ehm, e quelle più o meno sai la la tua taglia di quella è difficile sbagliare, cioè o è una media o una L.
Eh infatti, questo Mh-mh. Sì, sì, sì. sì. Ah. Ah, okay. Mh-mh. Okay. E invece cosa ne pensi di vorrei sapere cosa ne pensi di Vinted. Ti piace?
Ah ne penso di tutto il bene possibile, perché ci ho venduto un sacco di cose, <giggles> tra l'altro.
Ah. Okay, quindi non ti fai problemi anche all'idea di acquistare usato?
Allora, ho acquistato usato, v allora, vestiti in realtà, ehm, una cosa sola che però era nuova praticamente, c'era ancora col cartellino. Ehm, usato usato sì, p ho preso una sciarpa, che però anche quella mi sembrava praticamente nuova, quindi quando mi è arrivata ma sì, comunque no nessun problema, anzi, anzi.
Mh. Mh-mh. Ah. Okay. Mh-mh. Ah, okay. Quindi No. Ma alla fine basta che dai una bella sciacquata, se il capo ne vale la pena, è in buone condizioni e ti piace
Ma sì, qui ce ne sono di cose, anche che comunque sono quasi nuove, quindi boh, secondo me conviene. Eh, vero?
Sì, ma la gente acquista ormai senza criterio. Molte volte, come dicevi tu, vende con il cartellino, quindi
Eh, ma o secondo me son regali che hanno ricevuto, perché non è possibile. Cioè come fai?
Ma ti pare? O regali, o molte volte li comprano e poi cambiano idea e quindi li riven
Ma che sciocchezza. Beh, meglio per noi, cosa ti devo dire? <chuckles> Grazie a te.
Assolutamente. Comunque grazie per questa conversazione e per questi spunti.
Anche a te. Ciao, buona gior